हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। काफ़ी मतलब वही है ना कि एक तरह से काफ़ी अ, प्रभाव डालते हैं हमें। मुझे याद है कि मतलब जैसे उस समय पोकेमॉन भी बड़ा ही फ़ेमस हुआ था। तो हालाँकि मैंने कभी पोकेमॉन को इतना देखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मुझे याद है कि मैंने उसके बहुत सारे ना कार्ड्स खरीदे थे उस समय। आज भी याद है मुझे शायद पंद्रह रूपए का एक ₹15 का पैकेट आता था, उसमें शायद 7 या 8 कार्ड होते थे तो और मेरे पास कहीं न कहीं वो आज भी वो कार्ड पड़े हुए हैं। तो बड़ा ही अ, मतलब काफ़ी बढ़िया अनुभव रहता है ना कि आप हमेशा याद करते हो कि काश वो समय वापस आ पाता। जैसे हम स्कूलों में जाते थे तो याद यही बात करते थे कि देखो कल रात को ये कार्टून आया था, उस एपिसोड में ये हुआ, ये हुआ तो बड़ा ही अच्छा लगता था। और हमेशा मुझे याद है कि जब मैं घर से अ, स्कूल से घर आता था तो अ, बस रीमोट पे 64 चैनल पे चाहे डोरेमोन आता था आया करता था उस समय। उस समय तो मतलब ये भी था ना कि डिश टीवी शायद हुआ करते थे, सेट-टॉप बॉक्स वग़ैरह काफ़ी बाद में आए। तो हाँ, तो बस यही था कि हम अ, उसको चैनल को लगा दे दिया करते थे और पूरे दिन मतलब बस कार्टून ही देख रहे हैं, चाहे खा भी रहे हों कुछ भी कर रहे हों।
हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी, जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। उम, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ जी। जी, जी, जी। हाँ जी। जी, पहले पहले तो हंगामा आता था हंगामा आता था, है ना? अब अब तो जहाँ तक अ, मुझे नहीं पता किस चैनल पे आते हैं। पहले हंगामा रहता था, डिज़्नी रहता था, है ना? अब तो सब के सब यूट्यूब वग़ैरह पे देखने लगे हैं। हाँ कार्टून नेटवर्क भी रहता था, जिस पर टीन टाइटन गो भी आता था, है ना। और पता है मुझ मेरे ना हाँ जी। मेरे ना अगर बताऊँ बचपन के सारे ही कार्टून काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते थे मुझको। और उनसे मतलब एक मैं आज अगर मैं एक नया एपिसोड बनाना चाहूँ, क्योंकि अब तो मैं देखता नहीं हूँ उतना, तो एक ऐसा एपिसोड बनाना चाहूँगा ना जिसमें डोरिमॉन और शिनचैन दोनों एक-दूसरे से मिले, है ना? दोनों एक दूसरे से मिले और क्योंकि दोनों कार्टून का दोनों एक मेन अ, मतलब किरदार थे। दोनों को एक दूसरे से मिलाना चाहता हूँ, उसमें देखना चाहूँगा है ना कि आगे जैसे क्या होगा उसमें, है ना, दोनों मिलकर कैसे अ, मतलब एक साथ अ, रहेंगे या फिर दोनों को एक साथ मिल के कैसा अ, मतलब बोलते हैं ना नई चीजें कुछ होंगी क्या? और एक और एपिसोड बनाना चाहूँगा, जिसमें नोबिता को काफ़ी समझदार बनाऊँ, है ना, इतना कि हाँ, इतना कि वो डेकिसुगी से ज़्यादा नंबर लाके आ पाए और जाके शिज़ूका को दिखाए, है ना? कहीं न कहीं मुझे काफ़ी बुरा लगता था उसके लिए। आपका क्या मानना है? हाँ जी।
हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, एक कार्टून नेटवर्क भी था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शायद याद तो आ रहा है कुछ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी।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 हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मतलब और खास तौर पे जो शिनचैन और डोरेमॉन वाली बात है ना वो तो काफ़ी सही बात कही आपने। क्योंकि, दोनों का कैरेक्टर ही बड़े विचित्र है ना, अगर हम शिनचैन की बात करें तो, मतलब उसकी तो कभी-कभी अ, वो ए हरकतें ऐसी करता था कि आप बड़े खुश होते थे, और कभी बहुत हँसी भी आती थी। और मतलब सोचने में मजबूर कर देती थी ना कि 5 या 6 साल का जो एक बच्चा है ये सब कैसे सोच सकता है। तो वो मुझे भी काफ़ी काफ़ी पसंद आता था। और मतलब डोरेमॉन तो मेरा शायद मैं बोलूँगा कि वॉन ऑफ दा फ़ेवरेट शो रहा है। तो अगर मुझे भी कभी मौका मिले तो मैं तो उसके कभी-कभी आज भी एपिसोड वग़ैरह देख लिया करता हूँ। तो ये तो है।
जी। हाँ जी। हाँ जी। जी, जी। जी, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। जी बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। अब मतलब पुरानी यादें तो काफ़ी अच्छी होती हैं और कार्टून भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आपसे इस विषय में बात करके काफ़ी अच्छा लगा, आपका पुरानी यादें ताज़ा हो गई, बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ जी, हाँ जी।